Çok güzel. Peki mesela, bu peki, tam olarak, eee öğrenmek için soruyorum, bu vücudu birazcık daha yoracak bir şey mi? Çünkü benim sana vereceğim asıl tavsiye, böyle, birazcık daha şey, e birazcık ne kadar yorulursa erkenden mesela diyelim, akşam 9.00'dan sonra belki de şey, sorumlulukların bit alakalı sorumluluğun kalmadı, belki eline telefon alıp da mesela belki vakit geçirmektense iş birazcık daha, böyle, daha böyle sağlıklı, daha böyle doğa yürüyüşü dedin mesela, akşam vakitleri bir muhitte mi yaşıyorsun bilmiyorum ama böyle mesela, yürümeye çıksan ya da ne bileyim, yoracak bazı hareketlerde falan bulunsan bunun için böyle uygun bir yerde mi yaşıyorsun? Neler yapabilirsin?
Hayır. Hı hı. Evet. Eskiden bunun için Yani, şimdi yaşadığım yer eskiden bunun için daha uygundu ve ben bunu her akşam yemeğinden sonra yapıyordum. Şimdi tabii biraz kışın gelmesi Bir de böyle birkaç tane şüpheli olay oldu. Burası çok güvenli bir yer normalde ama böyle o olay olunca o işte, bir şüpheli bir adam görüldü, işte, geziyor falan elinde bir şey var şüpheli. Mesela, bunlar beni ürküttü açıkçası. O akşam yürüyüşlerini ben kestim.
Çok güzel. Haklısın.
Yani.
Haklısın. Peki, şey, eee ürkmen çok normal.
Belki b bunun negatif etkisini yaşıyorum.
çok normal. En az o konuda böyle bir sorun yaşaman falan çok normal. Yani, gece akşam vakitlerinde falan insan, böyle, daha böyle bir yerde, böyle, ancak böyle, sağa sola yü Peki, onun dışında böyle evde yapabileceğin, böyle, ilgilendiğin, böyle, ne bileyim, kendi vücut ağırlığınla olabilir ya da Ağırlık yardımıyla falan yapabileceğin bazı hareketler falan var mı?
E, tabii var. Zaman zaman bakıyorum aslında şeye, ımm, böyle, iii, Y YouTube'u çok kullanıyorum ben. Özellikle YouTube'da gördüğüm içeriklerde, böyle, işte dambılla yapılan, ağırlıkla yapılan bazı böyle şeyler var. Egzersizler var böyle, şey, antrenmanlar var. Mesela, şey, eee, sırt için. Sırt ağrısı da yaşıyorum. Sırta çok iyi gelecek. Aslında yapabilirim. Evde bir de bisiklet var.
Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mesela bisiklet, mesela senin böyle Eee, çünkü bak, ben ne kadar senin erken uyursan senin kadar böyle enerjik bir şekil uyandığın bir sahip olduğum için, hani, senin bu kadar böyle günün erken saatleri enerjini böyle çok fazla böyle tüketip de birazcık daha böyle uykuya geçmenin gerektiğini düşünüyorum ama peki, bu vücut a vücut ağırlığıyla alakalı bazı egzersizleri yapma sözünü aldım diye düşünüyorum ben ama çok fazla böyle kafein tüketiyor musun? Kahve, çay bunlarla aran nasıl?
Hı hı. Hı hı.

Kahve insanı değilim. Ben çay insanıyım. O çayı da yani, kansızlığım olduğu için açıkçası bir sabah çayı içerim, kahvaltıda içeceksem ya da, işte, öğlen yiyorum ben. Kahvaltı yapmıyorum ar aslında artık. Aralıklı oruç tutuyorum. Mesela, işte, onu kahvaltı öğününde kaçta yiyorsam onunla birlikte tüketirim. Sonra geceleri de mesela böyle bitki çaylarını içmeyi çok seviyorum. Aslında bitki çayı içtiğimde de çok uykum geldiği için galiba bitki çayını da aksattım son dönemlerde. Bak, bir şey daha fark ettim.
Çok güzel. Aslında şey Ben şu an k şunun farkına varıyorum: Bence sen hayatına, eee, sağlıklı bir şekilde, eee, idame ettirmeyi biliyorsun ve idame ettirdiğinde de sabah erken kalktığını, güne enerjik uyandığını da biliyorsun ama bazı böyle dış uyaranlar diyeyim ya da ne bileyim bir yandan bazı hisler ne bileyim telefon alıyor belki, işte, bitki çaylarına hallediyorsun, ne bileyim gece akşam takılmak, işte, hazır böyle bütün sorumluluklarını yerine getirmişim, deyip de tek başına takılmak. Böyle, seni bazen, böyle, cazip hâle getiriyor falan derken yine, işte, biraz daha geç buyanmaya başladığında geç uyanmaya başladığında daha böyle yorgun hissediyorsun ya da mesela kaliteli uyku uyumuyor, oluyor. Seni merak edeceğim böyle. O da böyle uyku kaliteni çok fazla, böyle, etkiler ve uyku kalitesi sistemi. Ben gün güne nasıl başladığını, güne enerjik mi başladığını yoksa daha böyle başladığını çok belli eden şeyler oluyor. E, uyuduğun ortamın, böyle, ışık ortamı ya da, böyle, ses düzeyleri falan nasıl? Bunu biraz detaylandırır mısın?
Evet. Hı hı. Hımm, evet, şimdi ba ben bak, bir şey uyandırmış oldun ben de. Ben karanlık ortamda yatmayı seviyorum, çünkü biliyorum, işte, orada hormonlar salgılanıyor karanlıkta, ışık olmaması gerekiyor. Bizim perdemiz bozuldu. O Hatta bugün eşime hatırlattım, dedim ki, bu perdeyi salondaki perdeyle değiştirelim. Ben, eee, uyuyamıyorum yeterince. Sanki böyle sabah, ııı, şey uyanıyorum, yani yorgun uyanıyorum. Bence o dışarıdan gelen ışığın etkisi var. Çünkü sokakta bir ışık var. E, tül gibi olunca içeri sızıyor. O, işte, perdenin mekanizması bozuldu. Doğal olarak perdenin tül kısmında kaldı. O karanlık kısmını, ııı, kapatamıyorum. Bu sebeple de, bence uyku kalitem benim çok etkilendi bundan. Bak, doğru söylüyorsun, bu sabah hatırlattım daha eşime, bunu değiştir, dedim. Çok mantıklı.
A! Tabii. Tabii ki.

Evet, aslında bu değişkenlik içeriyor. Şöyle ki, yani, eğer erken yattıysam, mesela sabah çok enerjik oluyorum ama eğer uyku saatimi ihmal ettiysem, eee, sabah, böyle, yani, biraz mendebur oluyorum açıkçası. Hani, böyle, çok da enerjik hissetmiyorum kendimi. Mesela bazen de akşamları, böyle, oturmak istiyorum. Enerji geliyor bana. Ne bileyim, işte, dizi izliyorum, film izliyorum, uykum gelmiyor da tam tersi uykum açılıyor. Ondan sonra hadi bakalım! Böyle, kendime vakit ayırıyorum. "Herkes nasıl olsa uyuyor. Oh, rahatım! İ herhangi bir sorumluluğum yok, kafam rahat." diye, böyle, biraz oturuyorum geç saate kadar.
Çok güzel. Anladım. Anladım. Anladım, yani, sen aslında şey, eee şuydu senin, "Eğer ki önceki akşam erken yattıysam." dedin, e ertesi sabaha çok daha böyle enerjik uyandığını söyledin. Aslında temel olarak, böyle, odaklanmamız gereken şey, böyle, güne enerjik başlaman için demek ki erken uyanman lazım. Erken tabii ki kendiliğinden, hani, biyolojik saatine göre kendiliğinden uyanman lazım. Bir alarmla değil de biyolojik saatinde, böyle, erken uyanman lazım. Böyle, olabildiğince gününü erken bitirmen lazım ki erken uyanabil. E, gün içerisinde mesela sorumluluklarının net olarak bittiği bir saat var mı? Tam olarak mesela, "Şu saatte, iş tam olarak sorumluluklarım bitiyor. Ondan sonraki aşamada tamamen böyle, kendimle baş başa kalabilirim." Ya, ne bileyim "Kendimle ilgilenebilirim." dediğin, böyle, bir saat var mı akşama doğru?
Evet! Tabii. Hıı. Akşama doğru, çocukları aldıktan sonra onlar ancak uyuyunca var. Yani, yaklaşık 8.30'dan sonra diyebiliriz. Ama gün içerisinde onlar okuldayken, yani, işten, eee, kalan vakitte, işte, öğlen arası ya da, işte, işimi erken bitirirsem o gün, o kalan vakitler var bana.
Anladım. Yani, şeyde, ben şundan dolayı söylüyorum. Ki mese kendine ayırdığın, böyle, vakitlerde falan, böyle, i birazcık daha hareket koymanı isteyeceğim. Mesela uğraştığın, böyle, bir spor dalı ya da ne bileyim bir egzersiz falan var mı?
Hıı! Evet, yani, aslında doğa yürüyüşlerini çok severim açık havada ya da, işte, bu son zamanlarda, böyle, aletli pilates düşünüyorum. Eee, reformer pilates diye, işte, böyle, eee, aletle yapılan bir pilates türü var. Mesela ona çok merak saldım. Evet, ona gitmeyi planlıyorum açıkçası.
Çok güzel!